Ừm, đồng ý, đồng ý. Tại vì mình theo mình nha, ờ, thời xưa, cái thời của tụi mình là không có mạng xã hội nhiều. Mà tới bây giờ tụi mình lớn lên, tụi mình đã qua một cái quá trình giáo dục rồi, mà tụi mình vẫn nghiện mạng xã hội. Thì tụi nhỏ ừ, ờ, đúng rồi, họ tụi thì tụi nhỏ nó không có quyền gì không nghiện hết, đúng rồi. Mình lớn mình còn nghiện mà. Đó, thành ra là
Đấy, đấy. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Đấy, thì làm sao? T tuổi trẻ đấy đâu, đúng không? Ừm, mình hiểu, mình Thật ra đến cả bố mẹ mình cũng vậy mà. Bố mẹ mình kiểu đi làm về xong lại kiểu thay vì ngồi xem Tivi các thứ, thì cũng vào phòng nằm xong bấm, bấm, bấm điện thoại thì cũng như nhau. <chuckles>
Ừm. Ừm, đồng ý, đồng ý luôn. Bởi mỗi độ tuổi nó lại nghiện một cái nội dung khác nhau nữa. Đó, mà mạng xã hội nó vô vàn, nó cho mình nhiều nội dung, nhiều cái cách thức để truy cập. Ừm. Đồng ý, đồng ý.
Đúng rồi, đúng rồi đấy. Đúng rồi. Có người thích xem phim này, có người thích chat chít này, đúng không? Có người thích đọc truyện thành ra là những cái mạng xã hội này giúp mình tiếp cận mấy cái đấy. Thì đồng ý là sẽ có những nội dung nó tốt, mình học theo, kiểu, để là để để học thì ô kê, còn những nội dung kiểu nó không tốt như, ờ, mấy cái, ờ, Brainrot ấy, không biết bạn có để ý không? Bọn trẻ con giờ giờ thích lắm. Ừ, đấy rất là tiêu cực, à, trông nó rất là phản cảm, nội dung thì chả ra gì.
Ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Tiêu cực, đúng hông? Ờ. Ờ, ờ, tiêu cực. Ừm, đồng ý, đồng ý. Ừm, đồng ý, đồng ý. Với lại, a, sử dụng mạng xã hội nhiều đôi khi nó còn b làm cho mình bị đánh cắp thông tin cá nhân nữa, đúng hông? Bạn đồng ý hông? Ừm. Ừm, ừm.
Ừm. Ờ, đúng nha, đúng nha, chuẩn nha, chuẩn nha. Kiểu cái thông tin bạn điền vào các thứ thì thì lúc sau sẽ có, kiểu, ông nào đó ông gọi điện cho bạn: "A lô, anh ơi mua nhà, mua xe, mua cửa, ừm, vay nợ không?" Các thứ đấy.
Ừm, ừm. Đúng, đúng. Ừm, đồng ý, đồng ý. Ừm, bây giờ cái do do do cái mạng xã hội nó nhiều á, cho nên là cái việc đánh cắp thông tin nó cũng dễ hơn. Tại vì mình, à thông tin của mình khắp mạng xã hội mà, khắp các nền tảng. Cho nên là nền tảng nào cũng có thể bán thông tin mình được. Ờ, rất dễ bị lừa.
Tự dưng bị phiền. Đúng rồi. Đúng nha, đúng nha. Chưa kể là gần đây mình nghĩ là, cái, có nhiều người họ dùng con ChatGPT để làm cái thành hoạt hình, ờ, ảnh mình thành, ờ, hoạt hình kiểu phong cách Ghibli ấy.
Ờ, ờ. Ừm, ừm, cũng là một cách, a, đánh cắp, đúng hông?
Đấy, đấy. Thì mình nghĩ là những cái lúc như thế thì, ừm, thì người ta sẽ đánh cắp thông tin khuôn mặt của bạn, đấy, các thứ. Và người ta có thể dùng nó để làm những cái việc bất hợp pháp như là làm hộ chiếu giả, đúng không? Mặc dù tên của bạn, mặt của bạn đấy, nhưng mà người đi có phải d có phải bạn hông? <laughs>
Ừm. Chính xác, chính xác. Ừm, đồng ý. Không chỉ là gương mặt mà bây giờ đánh cắp nhiều thứ nữa, giọng nói nè, rồi là cách, a, cách đi đứng nó những cái clip mà làm về con người á, giờ nó rất là thật. Đó, thành ra là những người lớn tuổi là chắc chắn là bị có thể bị lừa luôn. Ừm.
Rồi. À. Ừm, ừm. Đúng nha, đúng nha. Kiểu là, người ta lừa về cái kiểu là công an, đúng không? Công an gọi đến, gọi qua Zalo ấy, kiểu, cái cái Z cái Zalo rất là uy tín, đúng không? Đấy. <chuckles>
Ừm, ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm, ừm. Đó, thành ra là rất, ờ, người người lớn, người trẻ đồ rất dễ bị lừa. Mạng xã hội thì rất là phát triển, ai cũng truy cập vô được. Ờ, cũng là một cái sự nguy hiểm. Ừm, ừm. Vậy thì theo bạn có cái lách nào giúp mọi người sử dụng mạng xã hội một cách cân bằng hơn hông? Một cách an toàn hơn hông?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Uầy!
Ừm. Ừm, ừm.
Thật ra mình mình nghĩ thật, kiểu, kiểu không không không không không chẳng hạn hạn còn một phiên bản thì cho người lớn lớn.
Ừm, đồng ý. Ừm. Ừm, ừm. Còn mình á hả? Mình thì mình nghĩ